Bạn ơi. Mình á hiện tại bây giờ mình mới vô công ty này đang, a, mới đi làm được có một tuần à, thì cái công việc của mình á là kiểm thử phần mềm, mình là, à, gọi là, khuy ừm, ờ, ờ, ừm, QA, QC, ờ, engineer đó là nhân viên kiểm thử phần mềm. Thì bên mình á là có chế độ làm việc, ờ, từ xa là được làm ở nhà rồi có được làm, ờ, hỗn hợp nữa, kiểu như là, làm ở nhà, làm ở văn phòng, rồi thời gian cũng linh hoạt. Nói chung là hông có phải là bấm vân tay rồi đến giờ vô đến giờ về mà là làm xong việc thì về, hông có bắt buộc là phải, ơ, ơ, ờ, ở lại đủ 8 tiếng. Nhưng mà cái vấn đề á là cái này á nó chỉ đang được áp dụng cho một số nhóm trong công ty thôi, giống như là nhóm, a, nhóm kỹ sư phần mềm được, với lại nhóm quản lý, với lại, à, bên nhóm, a, BA á, ờ, là cái nhóm, a, nói chung là cái nhóm nguyên làm về khách hàng á. Còn nhóm của tui thì hông có được, nhóm của tôi bây giờ là phải lên văn phòng làm hông có được làm ở nhà. Thì giờ á
Ờ. À. À, là bạn, a, mới vô được, a, 1 tuần, à, và cái cái, a, cái, a, công việc hiện tại, cái vị trí của bạn hiện tại là không có được làm việc linh hoạt, à, như những cái, a, nhóm khác.
Ừ. Đúng rồi. Ừ. Mà tui thấy ha tui, ừm
Ờ. À, vậy hiện tại là bạn mong muốn điều gì? Ờ.
Tức là mình thấy không có công bằng, tại vì cùng là nhân viên như nhau thì bây giờ mình mình đương nhiên mình thử việc, nhưng mà mình cũng vẫn đang là làm cho công ty mà, nếu mà thử việc thành công, công ty ô kê thì 2 tháng sau mình được vô mà. Mà tại sao bây giờ á mấy mấy người khác á, người ta được làm ở nhà, được được làm, à, ừ, hỗn hợp giữa nhà giữa văn phòng mà sao mình cứ phải lên văn phòng. Mà công việc của mình cũng làm ở nhà được vậy, hoặc là bây giờ hổng cho mình ở nhà thì cũng cho mình chia ra ngày lên văn phòng, ngày ở nhà đi. Mình thấy hông có công bằng mà tại sao lại nhóm của mình lại bị mà mấy nhóm kia hông bị, đúng hông?
Ừm. Trời! Nghe này cái cái, a, cái việc đó là lúc mà vô phỏng vấn là người ta có nói ngay từ đầu luôn hông bạn?
Đó. Tức là lúc phỏng vấn thì cũng giới thiệu là công ty có chế độ làm ở nhà, rồi làm, à, à, hỗn hợp, kết hợp hai thứ ở nhà, văn phòng này kia, nhưng mà, à, phải xem xét, ơ, các c trường hợp khác nhau nữa, chứ không phải là ai cũng được. Xong mình nghĩ là bắt đầu mình cũng nói là nhưng mà chắc chắn là th thử việc xong sẽ được hết, đúng hông? Thì nhân sự cũng nói đúng rồi.
Ừm.
Mà bây giờ vậy nữa nè, nói chung là á công ty của mình á cũng có nhiều nhân viên ở nước ngoài, thì bây giờ ở nước ngoài là cái giờ nó khác, bạn biết hông? Đó, thì nhiều lúc mình nói họ mình ở văn phòng tới tối luôn á bạn, tại vì ở bên nước ngoài giờ đó chưa có hết giờ làm á, đang là buổi trưa, buổi chiều á, mình phải ở tới tối ở Việt Nam ở văn phòng á để mình họp với mấy cái cái cái nhân viên ở bên nước ngoài á, mình mệt lắm. Nhiều lúc mình, kiểu, cho mình về đi, xong rồi mình về mình đem máy về mình họp ở nhà cũng được, hông. Nên là mình thấy mọi thứ nó chưa có được s công bằng với các nhân viên á, tại sao nhóm này được mà nhóm kia hông được, mà bây giờ mình á mình cũng muốn thương lượng á. Bây giờ bạn thấy, à, bạn bạn bạn bạn chứ giờ mình mình m mình mình cũng cảm thấy không có hài lòng á bạn.
Mình hiểu. À, m Rồi em, thứ nhất là hiện tại là bạn mới thử việc được 1 tuần thôi, vậy bạn có, ơ, có thử đàm phán với, ơ, cấp trên hay sếp hay là nhân sự gì về cái việc này chưa bạn?
Ừm. Thì bây giờ bên này kêu là, ờ, thử việc xong mới được, nhưng mà cái th bản chất mình thấy á nha, thử việc xong mới được thì hiện tại bây giờ tại sao bên nhóm kỹ sư phần mềm là được thử việc là cũng được làm ở nhà luôn rồi, tại sao mình phải thử việc xong mới được? Tại sao nó không công bằng như vậy, đúng hông? Nếu mà giống nhau là phải giống nhau hết, tại sao có một nhóm mới vô là được như vậy liền ngay từ đầu chứ có hông cho hông phải đây là sự phân biệt giữa giữa nhóm bên kia với nhóm của mình hả, nhóm của mình cũng làm, cũng đóng góp vô công ty như nhau mà, đâu có làm nhiều hơn hay là là hay là tụi mình làm ít hơn đâu?
Rồi, hiện tại là bạn đang thắc mắc là tại sao mà cái cái nhóm kỹ sư, cái nhóm phần mềm đồ thì được làm, à, việc linh hoạt, làm việc ở nhà, còn, ờ, mình, ờ, cũng làm việc cho công ty mà lại hông được. À, vậy bạn có hỏi, ơ, rõ cái cái nguyên nhân là tại sao mà công ty lại sắp xếp như vậy hông?
Đúng rồi, đúng rồi. Ừm. Tức là á, lúc mà mình hỏi á thì bên đó nói là quản lý bên đó đó, là đã có cái quy định cho tiên nhóm bên đó, thì nhóm bên mình á là tại vì quản lý cũng mới nên là công ty cũng muốn các bạn lên văn phòng, vừa để làm việc với quản lý, giống như, quản lý mới rồi nhân viên cũng mới thì mọi người có cơ hội, ờ, kết nối, làm việc với nhau cho nó dễ, rồi dễ trao đổi. Nhưng mà mình thấy lý do này nó chưa phù hợp, cái chuyện mới hay cũ gì á, quan trọng là cái thái độ với cái năng lực của mỗi người thôi, tại sao lại lại phân biệt là nhóm mình là người mới, quản lý cũng mới nên phải lên, còn nhóm kia là bộ người cũ, quản lý cũ là được ở nhà.
Rồi, à
Đó, bạn hiểu bạn hiểu ý mình, đúng hông? Ừm.
Ờ, mình hiểu vấn đề rồi. Ờm, nhưng mà mình không biết là bạn có biết là cái, a, cái cái nhóm mà họ mới vô làm mà ở vị trí của bạn đó, thì trước đây là họ có được vô vô là họ được làm việc ở nhà hông? Hay là từ trước tới giờ công ty vẫn như vậy?
Ừm. Nhóm của mình là mới mở thêm, mới mở rộng thêm á bạn, trước đây là không có, nên quản lý cũng mới mà thành viên trong nhóm cũng mới là vậy, mình là thành viên trong nhóm luôn đây nè. Đó, thành ra là mình cảm thấy tụi mình có phần thiệt thòi
Ừm.
bởi vì tụi mình là một nhóm mới được mở rộng trong công ty mà lại không có được nhiều cái sự ưu ái. Trong khi cái nhóm kia chắc là, ừm, làm lâu rồi, quản lý cũng cũ, nhóm đó có từ lâu rồi nên là được nhiều cái quyền lợi hơn, nên là bây giờ mình thật sự là mình cũng muốn thương lượng lại với lại bên bên đội ngũ nhân sự hành chính, chứ nếu mà như vậy hông công bằng cho mình mà cũng không công bằng cho các thành viên trong nhóm của mình luôn.
Ôi trời, như thế này nha. À, thứ nhất là, ừm, à, mình mới vào công ty và cái vị trí của mình nó nó không được như mình mong muốn, ơ, về về cái việc điều kiện làm việc linh hoạt á, thì bạn, à, trước tiên bạn cần phải, a, hiểu rõ là mình muốn làm việc, ờ, như thế nào, tức là mình làm việc linh hoạt là, ờ, 1 ngày làm ở nhà rồi 1 ngày lên công ty, hay là toàn bộ thời gian mình làm ở nhà hết, thì cái đó là bạn phải xác định rõ để để mình nói chuyện, ờ, khi mình thương lượng á, sẽ tự tin, nó trôi chảy hơn. À, ừm, còn cái việc nữa là, ừm, có phải là cái, ơ, tiêu chí của công ty là, ờ, cái cái nhóm của mình đang là cái nhóm mới, ờ, và công ty, ơ, chưa có tự tin để cho, ơ, cái cái cái nhóm mới mở này á làm việc ở nhà hay không? Ờ, mình xem là cái cái, a, cái cái, a, nhu nhu cầu, cái mong muốn của công ty á, là công ty, a, quan tâm đến cái năng suất hơn là quan tâm đến cái hoàn cảnh hơn. Ừm, có thể là họ quan tâm đến, ơ, cái hoàn cảnh hơn, tại vì họ sợ là nhân viên ở xa thì họ không kiểm soát được, rồi, à, làm việc không có theo ý kiến của họ thì họ khó xử lý, ờ, những cái điều như vậy đó, để để bạn biết là, ờ, công ty hiện tại là mong muốn cái gì ở mình.
Ừm. Ừm. Ừm. Ừ. Ừm. Ờ. Ô kê, ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ờ. Ừm. Ừm. Mình hiểu rồi, vậy đầu tiên theo ý cái lời khuyên của bạn là bây giờ mình nên sơ ưm, bàn lại với nhóm của mình luôn, là bây giờ mọi người thích làm ở nhà luôn hay là mọi người thích lên văn phòng với ở nhà làm ở nhà kết hợp, để đi thương lượng luôn, chứ bây giờ mỗi người một ý thì cũng hông có thương lượng được. Rồi, cái thứ hai á là có thể đúng là nhóm mình mới nên nếu mà đi thương lượng cái ý làm ở nhà chắc hổng được.
Đúng rồi.
Chắc là cái phương án mà vừa lên văn phòng vừa ở nhà chắc là, ừm, khả thi hơn á, thì bây giờ để mình đi thương lượng lại, ờ, mình đi trao đổi lại với nhóm của mình. Mà bạn nghĩ còn cái cái cái gì để mà đàm phán cho cái việc này hông?
Ừm. À, là bạn ừm. À, bạn có thể là, à, đề xuất, a, cái việc là, ờ, thử làm việc ở nhà 1 tuần chẳng hạn để, a, trải nghiệm, à, xem công ty, a, có muốn cho mình trải nghiệm cái việc đó hay không. À, và bạn cũng có thể là đưa ra cái, a, cái giải pháp đôi bên cùng có lợi, giống như, tức là mình nêu những cái lợi ích là khi mình làm việc ở nhà thì mình làm được những cái gì nè, còn khi làm việc ở công ty thì mình làm được cái gì để công ty có thể hình dung được, à, so sánh được là cái nào có lợi hơn. Thì nếu mà làm việc ở nhà hiệu quả hơn thì có thể cái cái cái lời đàm phán của mình nó có thể được chấp nhận đó.
À. Ừm. Ừm. Ờ. Ừm. Ừm. Ờ. Ừm, ý này rất là hay á ha, vậy thì mình nghĩ là mình nên đề xuất, tại vì hồi nãy mình suy nghĩ là có thể là làm ở nhà hông được, tại nhóm mình mới, nhưng mà bạn nói vậy cũng đúng, bây giờ mình cứ đề xuất làm ở nhà đi, nhưng mà làm, ừm, ngắn thôi, một tuần, 2 tuần coi coi có ổn hông rồi tính tiếp, đúng hông bạn? Hay á nha, ừm.
Đúng rồi đó, mình mình phải thử, ơ, ừm, giống như là, cho đề xuất ra cái việc mà ch công ty là cho mình thử cái phương án đó, xem nó có hiệu quả hơn không.
Ừm. Ừm, rồi, ngoài ra thì bạn nghĩ rằng là nếu mà còn không được thì sao đây bạn? Bạn thà bạn bạn bạn ừm.
Nếu mà nếu mà mình đàm phán không được á thì mình, ờ, vẫn giữ cái tinh thần hợp tác. Ờm, bạn hãy giữ chăm nhưng mà quan trọng lúc đàm phán á bạn phải giữ cái giọng điệu là là nó ưm, giọng điệu hợp tác á bạn, linh hoạt. Tức là mình không phải, ơ, không phải nói cái cái việc mà yêu cầu làm ở nhà ơ, đúng rồi, không phải nói là cái yêu cầu làm việc ở nhà là một cái đặc quyền, mà là một cái cái, ơ, sự, à là một cái phương án làm việc thôi, cái phương án làm việc cho nó hiện đại và nó có thể là đạt năng suất cao hơn chẳng hạn, thì mình đề xuất, ưm, nhẹ nhàng thôi.
Ờ. Ừm. Bắt buộc, đúng hông? Đúng rồi, ừm. Ừm. À. Ừm, nhưng mà theo bạn nha, cuối cùng nếu mà không được thì tụi mình phải chịu hả? Tức là tụi mình vẫn phải lên văn phòng làm như từ bữa tới giờ á hả bạn? Nếu mà, ừm, như bạn tư vấn cho mình ừm.
Ừm, nếu mà cái, a nếu mà mà cái nhu cầu bạn mong muốn làm việc ở nhà bạn mà thấy cái điều kiện công ty cho phù hợp thì bạn cũng mới là đang thử việc thôi, thì bạn có thể là chọn cái phương án á là tìm kiếm thêm một cái công ty mới để mình, ờ, có thể là biết đâu công ty khác họ lại tuyển cái cái, ơ, yêu cầu mong muốn làm việc như của mình mong muốn.
Ừm. Ừm. À. Ừm, mình hiểu rồi. Nếu mà, ừm, như bạn tư vấn đi, bây giờ, ờ, cái công ty này nó cũng chưa có được như ý mình, đúng hông? Thì mình có thể là vừa thử việc ở đây nhưng mà cứ tìm thêm một số công ty khác nữa, đúng hông? Để coi có những cái lựa chọn nào phù hợp hơn. Ngoài ra á nha, mình đang suy nghĩ vậy nè, bây giờ nếu mà là không đồng ý trong thời gian mình thử việc thôi mình cứ cố gắng làm trong thời gian thử việc ở trên công ty đi, rồi thử việc xong, ờ, chuẩn bị ký hợp đồng chính thức mình thương lượng lại được hông ta?
Ừm. Đúng. Được chứ. A, nếu mà bạn, a, cũng, ơ, ừm, giống như là, bạn, a, cũng muốn gắn bó với công ty á, thì b bạn biết chắc là cái cái thời gian qua cái thời gian thử việc á thì họ sẽ cho phép mình làm việc ở nhà, và nếu bạn thấy công ty nó tốt, nó phù hợp và lương cũng ổn định, hay là những cái thứ mà bạn thích làm ở công ty đó thì bạn cũng có thể là cân nhắc về cái việc là mình làm hết thời gian thử việc để mà mình, ừm, mình cố mình thỏa hiệp với công ty về cái việc mình làm việc tại văn phòng trong cái thời gian thử việc đó.
Ờ. Ừm. Ừm. Ờ. Ừm. Ừ, cũng được. Nếu mà bây giờ mình, à, chưa muốn tìm công ty mới ngay thì mình cứ chờ qua thử việc đi ha, để coi coi mọi sự nó có thay đổi gì hông, thì nếu được thì thương lượng làm ở nhà sau thử việc, tại vì hôm bữa nhân sự cũng có nói với mình là sau khi thử việc thì có xem xét cái việc là duyệt cho làm ở nhà. Ngoài ra á nha, bạn có nghĩ rằng là á, cái việc, à, quan trọng bây giờ á là mình nên đưa những cái bằng chứng gì nếu mà tụi mình làm ở văn phòng mà đang làm tốt á, mình có nên đưa những cái bằng chứng về chứng minh là tụi mình đang làm việc ở văn phòng tốt thì đồng nghĩa với việc tụi mình cũng làm ở nhà tốt hông?
Ừm. À, cái việc, à, mà, ừm, làm ở văn phòng tốt mà mà mình chứng minh là mình làm ở nhà cũng tốt thì cái đó nó nó nó không có, a, liên hệ nhiều, trừ khi là bạn, ờ, vừa làm việc ở văn phòng mà bạn vừa làm việc ở nhà nữa. Tức là mình kết hợp cả hai luôn thì mình có làm việc ở nhà rồi thì mình mới so sánh được với cái kết quả làm việc dưới dưới dưới văn phòng, xem là ở nhà mình làm việc có tốt hơn hông, thì lúc đó mình mới có cái bằng chứng để mình, à, đề xuất với công ty.
Ừm. Ờ. Ừm. Ừm. Ờ. Ờ. Ừm, mình hiểu rồi. Nói chung là nãy giờ nói chuyện với bạn là mình cũng đã hiểu được sơ sơ là, ờ, sẽ đi trình bày với công ty sao rồi đó, chắc là mình sẽ thương lượng, thỏa bàn bạc lại với nhóm của mình trước về cái vụ này cho nó thật là ổn thỏa, mọi người thống nhất với nhau xong rồi tụi mình sẽ trình bày ý kiến lên công ty. Cảm ơn bạn rất là nhiều đã cho mình cái tư vấn rất là bổ ích nha, cảm ơn bạn nhiều.
OK, cảm ơn bạn nha, chào bạn.
Ừm, chào bạn nha.